Però non solo, uhm, buttandoli lì. Secondo me, dovresti provare ad argomentarli, nel senso: "In questo momento mi sento una fallita." E risponderti: "No, oggi magari avrai sbagliato un conto, per esempio, però hai fatto bene questo, hai aiutato un amico o" Già questo potrebbe aiutarti a vedere anche il positivo oltre che il negativo, no?
Ah, okay. Mh-mh. Okay. Okay, capisco bene adesso. Sì, assolutamente. Quindi cercare proprio di darmi una sorta di botta e risposta, nel senso, essere la parte che butta fuori la negatività che hai in quel momento, però poi essere un po' l'amica di me stessa che E esatto. Okay, questa cosa effettivamente non l'ho mai fatta, quindi potrebbe essere proprio interessante scoprire che che effetto ha, uhm, perché scrivere, uhm, mi potrebbe sicuramente aiutare tanto a tenermi con i pensieri ecco perché leggere assolutamente sì.
Mh-mh. Anche quella che l'abbraccia, sì. Sì, c poi cominciando in questo modo, secondo me, ti verrà automatico e riuscirai a farlo anche mentalmente questo processo, distaccandoti anche poi da carta e penna. Però già iniziare ti fa prendere questa abitudine.
Pe guarda, grazie perché proverò da subito a metterlo in pratica già da questa sera se dovessero esserci pensieri, appunto, intrusivi. Ti ringrazio.
Ma figurati, guarda, quando vuoi sai che sono qui a tua disposizione, e possiamo parlarne tranquillamente ancora.